あの、趣味って色々あると思うんですけど。
はい。
はい。あの、ゾーンに入る瞬間って、あの、どんな時とかってありますか？
はい、なんかま、確かに色んな趣味があるんですけど
はい。
どの趣味でも、なんかスイッチが入ると なんか結構、もうあの、遮られるのが嫌になるぐらい集中する 時がありますね。
おお。それは、他人に遮られるのが嫌だってことですか？それともなんか、電話とか連絡 LINE の連絡とか、もう全てにおいて嫌だってことですか？
あ。 はい。 ああ 全部嫌ですね。もうそれが、なんかあの、自分の中で満足いくまで、こう、終わりたくなくなっちゃう時があります。
おお。 はい。 おお。それは例えばで言うと、あの、趣味って、あの、どんなものがありますか？
はい。 あ、なんこれは最近の趣味なんですけど
はい。
なんかこう、木を使った、こう小物作り
ああ、はい。
にハマま、DIY ですね。
あ、いいですね、DIY。
はい、なんかハマっちゃったんです。
へえ、なんか道具とかも結構揃えられたんですか？
はい。 あ、そうなんです。なんか結構、あの自分が、あの仕事で、えっと、行ってるオフィスがあって
はい。
で、ま、そこに、あの、ま、結構、建築関係の会社なので、ま、道具が色々あるんですよね。
はい。 おお、なるほど。
で、そう、あの場所も貸してくれるので、そこでやったりします。
はい。 なるほど、なるほど。
はい。
それは楽しそうですね。
<laughs> 楽しいです。
うーん。なんかあの、作ったりするものとかって、どんなものを例えば作ったりされますか？
はい。 なんかまあいろいろ作るんですけど、えっとなんか小物を入れる、なんていうんでしょう、木の箱だったり
はい。 はい。
あの調味料の棚だったり
ほお。
こう植木鉢を置く なんだろう、なんか小さい椅子みたいなのとか。
はい。
うーん。そういった小物ですね。
あ、小物を作られてる。それって設計とかもご自分でやられてるんですか？
はい。 あ、そうなんですよ。
え！設計からやってるんですか？
<chuckles> はい、設計って言ってもほんとにそんな細かいものじゃなくて、なんとなくこう鉛筆とかシャーペンとかで、手書きでこんな感じの棚っていう、<chuckles> なんとなくの図は書きますね。
はい。 うーん。なかなかあの大変そうな作業なんですけど。
<laughs> はい。
もう全くそういったこと、お仕事とかでも、そういったことをされた経験とかは特にないんですか？
ま。 あ、特にないんですよ。別に創作系のことも今までしたわけじゃないですし。
へえ。
ね、ただなんか、ものづくりは、なんかこうね、お菓子とかそういう料理とか、そういったものを作るのは好きだったんですけど。
ああ。
うーん、こやって木を使ってっていうのはなかったですね。
うーん、なかなか DIY ってあの、その製作から、あのま、製図したりとかから、設計、製作って色々大変だと思うんですけど、その中でま、ど例えば製作、まな、あの、そういうことをしてる段階でゾーンに入るのか、それとも作業を作っている最中にゾーンに入るのかって言ったら、どっちでゾーンに入ることの方が多いですか？
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 うん。 そうですね、あのどちらでも入るんですよ。
あ、どっちでも入るんですか？
どっちでも入るんです。その何て言うんでしゅ趣味だけじゃなく、集中するとゾーンに入るので、その仕事でもそうですし、何かをスタートすると、結構何でもゾーンに入りやすいんですよね。
はい。 おお。 へえ、なるほど、それはなかなかあの、いい、あの、んなんか、自分のこの、なんて言うんすか、ゾーンの感度がすごい、いいいいですよね。なんか他の方ではあの、集中できなくて、あの、全然ゾーンに入れなくて、気が紛れて何もできないとかってあったりしそうですけど。
<laughs> はい。 うん。 <laughs> ああ。 はい。 そうですよね。ただそのゾーンに入るスイッチっていうのがまた重いんですよね。
うん。 うーん、そうですよね。例えばそのあの、じゃあ、設計図を描いてる時にって、どんなタイミングでゾーンに入ったなって、ま、感じるのか感じないのか分かんないですけど、んか感じるタイミングとかってあります？
<laughs> うん。 はい。 うん。 <laughs> はい。そうですね、まあ、まずこう鉛筆、消しゴム、ま、道具を用意して書き始めるじゃないですか。
はい。 はい。
で、ま、最初は何かこれ書いてなんか違う、消して、これ書いてなんか違うってなんかこうね、コーヒー飲みながらとか、お菓子食べながらとかやってるんですけど。
はい。その時にはゾーンには入ってない？
こう 入ってないんですよ、その時はまあうん、ふらふらと気持ちが浮つきながらやってますね。
あ、入ってないんですね。 お、なるほど。
<laughs> なんですけど、ま、その後に、こう、具体的に自分のそのまあ、設計ってこうやっぱ自分がやりたい、自分がこういうのを作りたいっていう像があるわけじゃないですか。
はい。 はい。
で、その像に近づいてきて、こう、もう、あ、ここからもうあとはどんどんそう。
お、形が見えてきたというか、ゴールが見えてきた時ってことですか？
そう。そうです。ここさえ決まれば、後は数字を出して、ここが何センチって出す、じゃそのためにこの線を描いていくぞって、なんか形が見え始めた時にスイッチが入ってくんですよ。
おお、なんかゾーンに入ってる気がします、今、あの喋ってるのを聞いても。
<giggles> <laughs> はい。
うーん。
そう、そこからもう一切なんか携帯も見たくないし、あの、それこそそれがお昼の時間だったとしても、あの、お昼ご飯とかもうすっ飛ばして、それをずっと描いちゃったりしますね。
おお。 はい。 うーん、うん。 なるほど。なかなかそれはあの、時間の感覚も忘れられるっていうことなんですけど
<laughs> はい。
あの、ま、たとえばその作ってる途中とか、あの、まあ設計図を書いてる途中で言うとどっちの方が、あのゾーンに入るっていう意味で言えば強いですか？
うん。 はい。 はい。 そうですね、設計図はどちらかというと、もうゾーンに入ったら書き終わるがまでが結構すぐなんですよね。
あ、そうですよね。はい。
描くだけうーん。なので、やっぱり作り始めてからのゾーンがあの、なんだろう、深くて長いです。
うーん。作り始めてから、ま、最初はこう、これを組み立ててというか、こういう風にしてって考えながらやると思うんですけど、その時はもう、すでにゾーンに入ってるんですか？
はい。 はい。 そうですね。あのま、木を切るところから始めるんですけど
はい。
あの、あと木にえっと、着色をしたりとか、その前段階の準備から
はい。
その、作るとなると、まずその道具を用意するわけじゃないですか。
はい。
こう、何て言うんでしょう、一通りの道具を用意して、さあ始めるぞってなってからがスイッチが入ります。
おお。じゃあもうほんとに、かたさっきのす設計図と同じというか、形これからだっていう時に、ゾーンに、どっと入っていくような。
はい。 うん。はい。 そうなんです。
うーん、なんかその作業中の中でも、例えばあの、塗ってる時、あの何か木を塗ってる時とか、あの釘を打ちつけてる時とか、同じ作業をする時って、あのゾーンに入ったりするっていうイメージあるんですけど、その辺で一番ここはゾーンに入るぞっていうのありますか？
はい。 はい。 はい。 はい。 そうですね。一つ一つの作業でゾーンに入るので、まあ、あの塗ってる時なら塗ってる時、なんかその工程がやっぱりあるので
はい。 はい。 はい。 はい。
こう、切る 塗る 組み立てる。で、打ち付ける、みたいなのがあったら、その4段階に分かれてゾーンに入っている気がします。
うん。 はい。 じゃ、全てじゃないですか。
全てですね。<laughs> 確かに。あの、そうだ。そう思うと、一つの作業を作り始めたら、もう全てを準備しちゃってるので、作り上げるまでその最後まで終わらせないと、気が済まないっていう性格があるからかもしれないです。
全てじゃないですか、それは。 はい。 うーん。 ああ。なるほど。
はい。
例えば、なんかその途中で、あの、お腹空いたとか、あの、体の感覚でないんですか？
はい。 はい。 あの、ないんですよ、不思議と。
へえ。
ね、面白いんですけど、自分でもびっくりしちゃうぐらい、時間があっという間に過ぎてて
はい。 はい。
で、なんかね、他の人から見ると、なんか集中してる時は、何か目つきが違うらしいんですよね。
はい。 おお。
<laughs>
まるで獲物を狩る、ライオンのような目つきをしてるんですかね。
<laughs> あ、そう。そんな感じに、なんかもう集中しちゃって、それしか見えてないみたいな。
うん。 へえ。
うーん。怖いですよね。
あっという間に時間が過ぎたことあるって、きあのおっしゃってたんですけど、どのぐらい、あの、この時はすごかったなっていう時間の過ぎ方ありましたか？
はい。 うん。 <laughs> えっと例えば、まあ、あのやり始めたら止まらないことがわかってるので、その時は、えっとま、お昼を食べてからやろうって決めて
はい。 はい。
お昼を食べて、ま、大体、1時ぐらいかな？に始めたとして、で、ずっとやって気がついたら外が暗くなっていて
はい。 はい。 おお。
で、もう夜ご飯とか準備しないとな時間になっていたので、ま、7時ぐらいとかですかね。
へえ。 お昼過ぎもうごじかんとか6時間とか？
ん、びっくりしました。 そうですね。それぐらいはやってたんじゃないかと思うな。
うーん。 そんなに、もうその間ずっとゾーンってことですか？
そうなんです。なんかやっぱやる作業が決まっているだけに、次、次、次ってこう、もうなんか入り込んじゃってますね。
ああ。 はい。 へえ。
<laughs> ね。
なるほど。なんか、あの、そういう時ってすごい、あの、終わった後に、どっと疲れたりとかって、やっぱりありますか？
はい。 はい。 ああ、疲れますね。もうやり切った後に、なんでこんな自分集中してんだろうっていう、なんかこう、ふし不思議な感覚と、までもやっぱ疲れが一気に来るので、「ああ今日はもうダメだ」みたいな、感じになります。
うん。 うーん。 なるほど、なるほど。うーん。
はい。
それは、なかなかあの、DIY とかあの、そういった形で、ま、集中できる時はいいと思うんですけど、例えばあの、ゾーンにちょっと入ったと思ったけど集中が切れてしまったって時とかって、なんか戻し方とかってあるんですか？
うーん。 はい。 はい。 ああ、そうですね。あの実を言うとゾーンに入っていっかい切れると、その日はもう戻りません。
はい。 あ、戻らないんですか？
はい。
もうなんかその日までにやらなければいけないものとか？
うん。
やっぱり、この日中に仕上げたいものとかあるじゃないですか。
ああ、そうですね。なんか仕事とかだとあるんですけど
はい。
趣味の場合って、多分1回ゾーンが切れるタイミングは、例えば、もう途方もなく、今日中に無理だっていうのがわかった段階で、ある程度のところで、もう諦めて、ま、翌日とかにまた、次のゾーンのスイッチを入れるのを待つみたいな。
はい。 はい。 ああ。じゃあ、もう割り切ってしま割り切って考えるってことなんですね。
う、そうですね。割り切りますね。
うーん。
うーん。
なるほど。なんかあの、例えば、その、趣味って、あの、こうま、工程ごとに、こう、なんかゾーンに入るっておっしゃってたんですけど
はい。 はい。
あの、道具を準備するとかって、なんか、やっぱり、必ずゾーンに入る前には意識されてやられてますか？
うん。 あ、そうなんですよ。あの多分性格上なんですけど
はい。 はい。
やるってなった時に、あのやっぱ道具を揃えてないとこう気持ちが悪いというか、スタートする上で。
うん、そうですよ、それになんか、あれですよね、道具途中でこれ無いなってなって取りに行くと、ゾーンが切れちゃいそうな気もしますですね。
なんか、あん はい。そうそうそうそう、それです。<laughs> まさにそれです。
うん。
切れるのが嫌なんですよ。<laughs> なんかそれも邪魔されたって思っちゃうので。
うーん。 <laughs>
<laughs> はい。ね。
うん、邪魔はされてないですけどね。
そうなんですよ。誰も邪魔してないんですけど、自分の中でゾーンのスイッチを切られる、なんか動作はもう邪魔なんですよね。
<laughs> うん。 あ、なるほど。じゃあ、念入りに準備をして、あのゾーンに入る準備をして、取り掛かるっていうことですね。
はい。 そうで そうなんです。多分ゾーンに入るってわかってるからこそ、ゾーンに入るための準備は、その作業をやり切るための道具を揃えることっていう感じです。
うん。 お、なるほど、なるほど。いやあ、本日はあの趣味であのゾーンに入る瞬間のことについて色々お話聞かせていただいてありがとうございました。楽しかったです。
はい。 いえ、こちらこそありがとうございました。
はい。